Qual o papel da família no seu sentimento de pertencimento?
Hum. Eu acho que a família, né, é aquela o nosso nossa primeira visão de mundo, né. Quando a gente nasce aqui é o que a gente tem, é a nossa base, é é o nosso espelho também, ah, nas nossas atitudes é o é o que a gente mostra para o mundo, muito vem da nossa família, né. Ah, então
Sim. Uhum, é verdade, os nossos sentimentos como a gente, eh, se expressa, né, muitas vezes. E, me conta aí, o que na sua experiência acaba fazendo à família, seja a biológica ou até a escolhida como amigos e tal, se é um lugar onde a gente sente que tá pertencendo aquilo.
Uhum. Hum, olha, eh, fora isso que eu falei, né, quando a gente nasce todo acompanhamento, também tem os momentos difíceis na vida. Eh, eu passei por um momento muito difícil, em Portugal, né, o meu trabalho
Uhum. Sim.
já tem uns 2 anos que eu saí desse trabalho, mas sofri um um episódio de assédio moral, né, e simplesmente tive um Burnout, e isso aconteceu comigo, não desejo a ninguém, né, foi um momento muito duro, muito difícil da minha vida, e que eu pude contar com a minha família, mesmo eles morando longe, né. Eu estava percebendo que eu não pertencia, né, aquela empresa, que eu não pertencia, ah ah, eu acho que a sociedade eu me senti muito, um peixinho fora d'água sabe. Eu estava meio perdida.
Sim. Meu Deus. Hum. Certo. Sim, entendi. É realmente mesmo muito difícil, né, quando a gente tá se adaptando ali num país novo, pessoas que não são tão receptivas e, um jeito de trabalhar que às vezes eh é muito diferente e a e às vezes como no seu caso, descambou pra algo que é é desrespeitoso totalmente.
É, nem nem foi muito, a a a minha situação porque assim eu já conse conhecia muito a cultura do país, já tinha morado aqui antes, a a minha chefe não era portuguesa também, a empresa que eu trabalhava, eh, também não era portuguesa então, não se tratava muito disso. Eh, se tratava mais eu acho que, de um momento, eu já trabalhava nessa empresa há 5 anos, né.
Uhum. Sim. Bastante tempo.
Bastante tempo, eu estava lá e, assim, os meus colegas já tinham ido embora, tinha um ou outro, e acho que numa situação pessoal, né, essa chefe direta aqui até era uma conhecida minha, desses 5 anos, né, ah, aconteceu ali alguma coisa, né, que eu eu sei o que é mas também é uma outra uma outra situação, eh, e ela começou a a exercer o micro gerenciamento
Sim.
né, a aquela coisa de tá em cima eu trabalhava remotamente, estava na minha casa, mas todo momento aqui ela estava mandando e-mail ou mandando mensagem, ai por que que você fez isso? Você trocou não sei o quê. E nem era eu, às vezes era uma coisa do sistema, sabe. Só que ela queria colocar é tudo ela me culpava, tudo, e eu fui falando assim: "Nossa não tô aguentando, né", eu fui quando você é cu eh, te coloca uma culpa que você não tem você fica bem chateada com aquela situação. Né.
Sim. E tudo ela te culpava. Claro, com certeza. E e, né, e voc ainda mais você que já trabalhava nesse trabalho, há mais de 5 anos, nunca teve problema, todas as vezes sempre resolveu, reportou quando você tinha alguma dúvida, alguma coisa, e do nada a pessoa começa a te acusar de tudo por coisas que você não fez, justamente você ia ficar, eh, chateada.
Uhum. Sim. Nunca. Sim. Com certeza. Uhum. Com certeza e foi muito isso que foi acontecendo, né, eh, eu estava num período de vida muito bom, da minha vida pessoal, eu estava fazendo uma pós-graduação, eu estava, eh, viajando bastante, eu estava eu estava muito bem, sabe. A única situação era ali no no trabalho, que eu não entendi o que que acontecia.
Uhum. Certo. Do nada, né, que aconteceu essa situação?
Hum. Ai, é mais ou menos do nada, né, eu eu lembro que tinha uma uma amiga, né, que era a minha amiga durante um tempo também amiga dessa minha chefe, e as coisas foram meio que pra um lado torto com essa amiga, né. Eu senti que ela estava se aproveitando muito da da minha amizade com ela, e comecei a cortar um pouco a a nossa relação, né. Sempre falava assim "Ai posso ir pra sua casa?" Eu falava: "Ai não dá", porque e ela sempre queria vim pra minha casa nunca me chamava pra fazer coisa diferente, né?
Uhum. Certo. Hum. Entendi.
Sempre queria tá aqui. Ela e eu fazia comida, ela ficava vendo minha Netflix, e enquanto isso eu estava sei lá, olhando pra parede, trabalhando no computador, e ela ali aproveitando da casa. Chegou um belo dia é.
A casa, ah, aí também não dá, né?
Não dá. E e houve situações que ela chamava pessoas pra sair e não me incluía, tipo assim, que tá acontecendo alguma coisa né? <chuckles> E
Na parte que eu fico aqui cozinhando pra ela e ela fica sentada, aí eu sou amiga dela. Agora na parte de sair que é legal, e e ela convida outras amigas e eu não.
Uhum. É is é isso. Isso aí foi passando o tempo, né, eu não procurava mais ela, vou mandar mensagem pra quê? Não tem nada pra oferecer só quer me explorar, não vou mandar né, não dá. E exato, aí passou um tempinho, ela percebeu que eu não mandava mais mensagem, ela decidiu mandar uma mensagem assim, "Oi, olha, eu vou ter que sair da casa que eu tô será que eu posso morar com você"? E eu falei: "Não", <chuckles> né? Não, não dá, claro que claro que não, né? E a partir daí eu entendo que ela começou meio que fazer a cabeça dessa minha chefe direta, pra minha chefe direta me tratar assim.
Estava certa. Sim, sim. Claro que não. <chuckles> Ah. Elas trabalhavam na mesma empresa?
Na mesma empresa, uhum e a gente se conheceu lá na mesma empresa inclusive, né, e eu comecei a perceber inclusive ela começou a botar no no ela nem era tão próxima, assim, da minha chefe, mas c com essa situação, ela passou a ser, entendeu? Ela começou a postar lá nas redes sociais dela, a minha chefe na casa dela sam dançando <chuckles> é é uma coisa assim meio estranha, né, tipo assim ela queria provar ali alguma coisa.
Hum. Uhum. Uhum. Queria provar que ela era próxima da chefe.
Isso. Pronto, eu só eu tinha muito instinto, né, muita situação ai será que é isso? Ficava pensando, porque é uma coisa meio óbvia. Só fui ter certeza disso depois que eu já tinha pedido pra sair do trabalho porque eu cheguei nesse ponto, ah, mas eu enfrentei todo esse processo e foram a alguns meses, e nesse momento, quem estava comigo era a minha família, mesmo longe, né, eu estava ali eu fiquei muito mal, eu chorava eu falei: "Por que que isso está acontecendo comigo? Ai esse trabalho, ah essas pessoas, por que que elas fazem isso," né, eu lembro que eu ligava
Sim. Sim. Qual a necessidade, sendo que o seu trabalho estava sendo cumprido, né.
uhum, exato, sempre tinha sido sabe, sempre foi, eu sempre cumpri com o meu papel ali, nunca nada agora, deixar passar o trabalho pra minha vida pessoal também era uma coisa que eu também não acho justo, né, não dá.
Nem um pouco, e, ainda bem que você pôde contar com a sua família mesmo longe, né, de eles estarem presentes com você, pra te apoiar.
Uhum. É, claro, hum, é porque também acontece uma coisa muito séria quando, né, no trabalho alguém fica apontando muitos erros, né, fica falando: "Ai você fez isso, ai você fez aquilo", a gente sente que a gente é, inútil, que a gente não pertence a nada, que a gente não serve pra nada, que, né, que a gente, sei lá.
Ainda mais vo você estava ali num momento muito bom, né, já já estava fazendo pós-graduação, uma coisa assim que voc que você falou, e tudo mais, estava conseguindo viajar, estava, eh, mesmo com o seu trabalho e tudo mais, você estava conseguindo prosperar, e aí a pessoa não conseguir, eh, ficar feliz por você e querer queimar o seu filme porque você não quis, eh, receber ela na sua casa, e ninguém é obrigado a receber ninguém na sua casa.
Uhum. Sim, uhum, foi. Uhum. Uhum, eu concordo.
Muito menos pra morar.
É, eu concordo assim plenamente, né, infelizmente eu fui eu eu acho que é uma coisa que eu tinha que passar por isso, né, senão não tem outra explicação. Eu fi eu fiquei com o olho mais aberto com essa situação, a minha família sempre perto também, mesmo longe, né, ah, alguns amigos também, né, me abraçaram entenderam o que eu estava passando, mas ao mesmo tempo é u é uma coisa muito interna, né, e e mal ou bem eu estava sozinha também no no país que eu moro, né, não
Boa. Sim. A mente sim, aham. E aí isso mexeu muito com você. Você conseguiu sair desse trabalho? O que que você fez pra resolver? Você você procurou um RH, alguma coisa?
Uhum. Olha, eh, eu fui in me informar. A primeira coisa, eu tive o burnout, então eu tive que entrar de baixa médica porque eu não conseguia mais, né, então eu tá fiquei de baixa médica alguns meses. Eh, um mês depois que eu saí mais ou menos de de de desse trabalho, eh, eu enviei uma carta para o RH, eh, disse tudo que tinha acontecido, o RH nunca respondeu, né, respondeu: "Ah, estamos, eh, averiguando, não sei quem tá", porque entendo que eu estava fazendo ali uma acusação, né, de que houve o assédio moral e a empresa jamais poderia assumir que aconteceu aquilo na empresa, senão era um processo muito do ganho, né, e eles não iam fazer isso. <laughs>
Tô. É. Certo. Ah. Sim. Pra eles, pra pra você em cima deles, né.
Claro, né, então, eles me deixaram ali em banho maria tipo "se vire sozinha", né, eu era um número, e não estavam interessados, isso eu sei.
Uhum. Não tá feliz, saia, né, tipo assim.
Aham. Aí eu comecei a procurar, né, meus direitos, os advogados, aí me explicaram como funcionava as coisas aqui aonde eu moro, em Portugal, aí me explicaram tudo direitinho. Aí, dali, eu fui buscar, né, os meus direitos, aí tive que entrar com uma petição inicial, tudo isso. Ah, foi uma situação muito chata porque a gente teve que, né, empurrar isso pra frente. Em Portugal não é como no Brasil, essas coisas aqui são muito atrasadas, né, eles não não têm essa noção de que, ah, hã, o o o o o o menor, né, o mais fraco sempre tem razão, não é bem assim, eles têm muito medo, como essa empresa não era portuguesa e dava emprego pra muitas pessoas, eles têm essa esse certo medo, né, dessa empresa fechar as portas e todo mundo perder o emprego, né, se acontecesse um escândalo. Eu também ficava pensando nisso, também não queria isso para os, né, para as pessoas que trabalhavam ali, e acabamos, eh
Uhum. Sim. Sim. Certo. E a olha, você apesar de vítima, ainda com um bom coração pensando nas outras pessoas que estavam lá, né, generoso da sua parte.
Uhum. Sim, é, porque eu eu acho que é importante, a gente tem que saber que acontece muita coisa, né, e e cada atitude que a gente tem, ela, eh, eu acho que ela acaba esbarrando em muitas pessoas, né.
Sim, é verdade, você tem toda razão.
Hum. Sim, Então e eu eu eu fui tentando ali, né, me desvencilhar foi um processo longo, até que nós chegamos numa conclusão, eles ofereceram um acordo e eu aceitei, né, ah, pra não prolongar mais o meu sofrimento. Inclusive porque cada momento, era uma coisa muito difícil e eu só aceitei esse, eh, acordo, por causa dessa situação, e também porque a a minha advogada ali na minha opinião ela meio que foi comprada também por eles sabe então, eu fiquei
Uhum. Pra te silenciar e não levar isso adiante.
Sim, eu eu fiquei com essa impressão.
Entendi, e mais a sua família esteve com você em em todo esse processo, e você foi dizendo pra eles, eh, o que você achava de cada coisa, do da dos passos que estavam acontecendo.
Uhum. Todos os passos, sempre estava falando, porque, assim, eu também estava com um pouco de medo vou te falar porque não é todo todo mundo que, ah, faz o que eu fiz, né, que leva isso pra frente. As pessoas no geral não falam isso, deixam pra lá, né, ah, entendo que eu tinha que ser essa pessoa. Que eu, né, pra ver se muda pelo menos alguma coisa porque existem os direitos das pessoas ninguém pode ser tratado assim. A a minha é, a minha família sempre esteve do meu lado, eh, me apoiando e eu fiquei um período com um pouquinho de medo.
Não, é. Deixam para lá. Exatamente. E eles sempre ensinaram isso? De você não abaixar a cabeça e você sabendo que você não fez nada errado, você buscar por justiça?
Hã? Uhum. Sim, eu estava preparada pra qualquer coisa, porque eu estava com a a verdade muito latente, ali em mim, sabe? Então, assim, ah, se isso acontecer comigo pelo menos eu estou lutando, e eu que a minha mãe também falava muito pra mim né falou assim: "você vai você vai porque, né, vo você nasceu pra isso, lutar pelos seus direitos, direito das pessoas, eh, você não está errada, isso aconteceu, ah, e bola pra frente, bora lá, estou com você te apoio", hã to minha minha madrinha também, minha tia todo mundo, né, que eu falava essa situação. Não foi fácil, realmente não é, mas é é uma coisa necessária quando a gente passa por isso a gente tem que enfrentar né só assim que a gente evolui.
Sim. Sim. Ah, com certeza, né, essas coisas você vai aprendendo com o tempo, com a sua família e vendo que se você tem apoio, é é muito melhor, né, passar por esse sentimento que você teve que passar, né, esse esse aprendizado que você passou e com
Uhum. Uhum. Claro. Sim. E era era o que eu pensava muito assim, nossa se eu perder tudo aqui, né, posso até perder esse essa situação, eu tenho a minha família, eu tenho pra onde voltar. Então eu acho que isso é o mais importante.
Hum. É verdade muito obrigada por compartilhar comigo, viu?
Eh, eu que agradeço, obrigada, até a próxima, tchau, tchau.
Até.